Sim, super, posso te contar vários, que foi adap foram adaptados. Um dos exemplos é o próprio pão de queijo mesmo, né. Apesar de hoje em dia eu ter a facilidade, aqui até a gente encontra no mercado um um pão de queijo já pronto congelado, mas eu faço muito com polvilho, só que eu não achava, não conseguia adaptar um queijo pra fazer o pão de queijo, né, em casa com o polvilho. Então, eu tive que testar vários, vários queijos até achar o o queijo ideal, que era parecido com o nosso queijo meia cura, ali, que era o queijo que a minha avó fazia, utilizava o pão de queijo, né. E, a couve.
Uhum. Uhum. Uhum, uhum. Hum. Ah sim, uhum. Hum. Ah, que legal. Uhum. Ah, interessante você você tentou, ali, várias opções até encontrar uma, ali, que che se aproximasse mais pra resgatar esse essa receita, né, da que você, eh, tinha aí da da sua avó, interessante e
É, e a Sim. Sim. Fui testando, testando errando. <chuckles>
Ah sim. Tentativa tentativa, eh, e acerto, tentativa e erro, né. Mas, eh, e hoje em dia. assim, você cozinha quando você serve essas receitas, é mais pra família, amigos, eh, ou você faz, ali, com você mesmo quando tá bate saudade, como que em que situações, assim, você cozinha esses tipos de receita?
Olha. Eu adoro eu adoro cozinhar, adoro! Cozinha pra mim é uma terapia sabe. Então, eu cozinho no dia a dia pra minha família, né, que hoje somos em 3 eu adoro cozinhar, eu adoro estar, ali. E eu adoro receber gente em casa, porque eu consigo cozinhar em mais quantidade, e mais coisas. Então, assim, pra mim sempre foi uma paixão, sabe. Sempre foi u um momento de relaxamento mesmo, ali. Então eu adoro cozinhar tanto pra minha família que é pequena, quanto pra pra mais pessoas.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É muita gente até considera, ali, ainda uma forma cozinhar, né, uma forma, ali, de de meditação, de se autoconhecer, tirar um tempo, ali. Quando você cozinha, ali, pra outras pessoas ou pra família, o que geralmente você costuma cozinhar, assim, que que você mais gosta de cozinhar?
Sim.